Peut être toi tu vois, alors c'est marrant parce que toi toi tu aurais tu aurais shopping, personal shopper, Toyota Yaris, moi je serai le genre, heu bon, shopping, ma mère pour qu'elle kiffe, par contre moi la voiture, je je fais péter la Range Rover de luxe, hein.
Ah c'est vrai? Ah tu vois! <laughs> Ah ouais.
Ah par contre ah ouais ouais. Encore hier je me faisais une vidéo sur une Range Rover qui est sorti là, mais waouh, waouh, waouh, waouh, waouh! Je fais ah ouais je prends 1 caisse comme ça, où tous les gamins peuvent rentrer s'il y en a et tout ça là, à l'époque, mais je fais péter la caisse de malade. Ah sans pitié.
C'est vrai? Oui.
Ah ouais non, non. L'a l'argent c'est un appartement luxueux, voiture luxueuse. Tu vois? Et des bonbons. <chuckles> S
et du shopping quand même.
Ouais, garde-robe de ouf, il y a plein de sapes que je regarde, je peux pas me payer, heu.
Ouais hyper bien. Ouais. Moi, je pense que je prendrai quand même un conseiller financier, tu vois? <chuckles> Qui saura gérer un peu mon truc parce que <chuckles> ah mais oui. Ah oui oui. Ah et un coach tout court aussi pour faire du sport et tout. <chuckles> Qui viendrait me motiver.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. <laughs> Un coach! Un coach de vie. <laughs> Ça ça ça c ça c'est trop le beau gosse qui vient musclé tous les matins! Ouais, ouais. <laughs> Le vieux p le vieux piège! Le vieux piège! «Ah, j'ai mon coach qui arrive.» <laughs>
Non, pas du tout. <laughs> Je vois pas de quoi tu parles. <laughs> <chuckles> <chuckles> C'est ça. <laughs> Si il peut être masseur en même temps comme ça j'ai <chuckles> le massage, <chuckles> après le sport. <chuckles> C'est parfait. <chuckles>
Oh super! <laughs> La oh la maligne de ouf! «Je me suis pris un coach sympa. C'est Steven, c'est Steven. Steven est cool.» <laughs>
Bah oui. <laughs> Comment tu sais qu'ils s'appellent tous Steven en plus? <laughs>
Je te jure! <laughs> C'est trop le prénom des gars comme ça! <chuckles> Franchement. <laughs> C grave! <laughs> C'est trop ça. Ce genre de mecs, ils ont toujours moins de vingt cinq ans, tu sais, toujours! Va comprendre. Waouh! Grave! C'est le même! Ils vont se réincarner en un truc différent. <chuckles>
Mais oui. <laughs> Steven, Kevin, heu <laughs> Ronald, heu. <laughs> <chuckles> C'est ça. C'est ça. <chuckles> Ils vieillissent pas. Après ils disparaissent. Tu sais pas où ils vont. <laughs> <chuckles> <laughs> Ah ouais non, non non. Toi tu prendrais pas un conseiller financier?
Ah ouais non. Non j'ai pas confiance en ces en ces escrocs. J'ai pas confiance. Ah ouais
C'est vrai? Ah ouais. Carrément.
et moi niveau confiance c'est compliqué, hein. C'est
Ouais, bon bah, tu seras ma conseillère financière <laughs> Tu m'as l'air d'être assez raisonnable. <chuckles>
Je te jure. J je t'ouvrirai un compte bancaire avec un petit montant tous les mois à dépenser.
C'est ça. C'est ça <chuckles> tu vas me limiter tous les mois. Je vais te dire: «Mais s'il te plaît! Je veux partir à Bali!» <chuckles>
Voilà, tu auras un autre compte, toutes tes factures passeront. <chuckles> Bah éco j'a bah économise! Voilà.
<chuckles> Quelle économie? Je suis riche. <chuckles> Si je suis riche, j'ai pas besoin d'économiser. Non, je te parle dans le contexte de si je gagnais une grosse somme d'argent.
<laughs> <laughs> Ah ouais, mais non j'avoue, oui bien sûr, mais je veux dire, heu, si tu as 1 500 par mois bon après oui, tu peux te faire plaisir avec des voyages. Moi c'est bon j'irais partout, hein.
1500?